Olha, o meu, eu fiquei tão focada em, aí, naquele momento, descansar e me tratar, que eu acordava sozinha, sem meu marido ver, mesmo sem poder, porque eu não conseguia levantar, e eu ia devagarinho, e eu deixei algumas coisas, assim, para ficar cheirando, café, aí cheirando Vick, eu sei que eu eu ficava, ali, aproximan é, eu não conseguia sentir nada e eu fazendo, ali, <chuckles> aquela aquele ritual diário, para eu começar a sentir.
<laughs> Aham. <laughs> Aham. Talvez se naquele dia você estava sentindo.
Olha, menina do céu, é isso aí. Eu sei que quando eu senti comecei a sentir o de leve, eu puxava muito. <laughs> E aquilo ali para mim, ai, que delícia, foi um prazer, a gente pensa: "Uma coisa pequena", a gente não dá valor, né, a sentir o cheiro.
<laughs> <laughs> Coisas que a gente a gente tem como garantido, né, tipo sentir cheiro, sentir gosto, mas realmente não é, né, tudo ali, no momento. Mas olha, que que loucura, né, de uma coisa física, que foi a cirurgia de cabeça que você teve que fazer, transformou em uma coisa mental, que você teve que, realmente, parar para voltar à à vida, né, no seu processo de recuperação.
Isso. <laughs> É verdade. É verdade. Isso. Aham. Isso. Uhum. Uhum. É verdade, e as pessoas me mandavam mensagem: "Ah, como é que você tá?", aquilo ali me destruía, porque eu não estava disposta, eu não sei porque, é isso que eu te digo, como a mente da gente também influencia bastante, porque eu não queria responder, dizer o quê? "Ah, eu estou bem, estou me recuperando", as pessoas precisavam entender que eu fiz uma cirurgia na cabeça, então a recuperação leva tempo, e as pessoas meio que, eh, queria que eu dissesse sempre que estava tudo bem, que estava e eu não sei muito bem o que que as pessoas esperavam que eu dissesse, até teve gente que perguntou se eu já tinha voltado a trabalhar, "já está voltando a trabalhar?", e eu dizia
Hum. Uhum. Isso em um período de que, de 2 semanas?
Hã, tipo du é, não, assim, 1 mês, mais ou menos, já estavam me perguntando isso, e aí eu falava para o meu marido assim: "Amor, eles têm noção que eu saí da da UTI, do hospital, e que eu abri a cabeça? Tá me perguntando i". E então aquilo estava me exaustando, sabe.
Aham. <laughs> Que loucura. E com

Menina, ah, eu não voltei. Eh, na realidade, eh, era pra eu ter me recuperado feito esse processo de recuperação, é 1 ano mais ou menos, só que aí nesse processo de 1 ano, eh, eu comecei a ficar melhor, né, a recuperação já foi acontecendo, né, eh, já comecei a a entender que algumas coisas iriam ser diferentes, eh, não daria mais pra ser igual, porém eu ia ter uma vida, né, normal graças a Deus sem sequelas.
Hã. Aham. Uhum. Hum. Uhum.
Mas aí eu comecei a fazer a hospedagem pet na minha casa como uma forma de me manter ativa.
Ai. Olha só.
E aí descobri um novo, um novo, uma nova atividade, né, uma nova uma nova uma nova f uma nova carreira e um amor. É verdade, e um novo amor. Só que aí nesse processo, exatamente eu em seguida, quando eu comecei a me recuperar, eh, foi quando a gente decidiu imigrar. No meio desse desse turbilhão, a gente decidiu imigrar.
Uma nova carreira, né. Isso é um trabalho. Aham. Hã. <laughs> Meu o a vida deu um 180, assim, foi pra outro lado. Aham.
Olha, eu digo 360, viu. Acho que foi muito mais, porque ela teve viramos totalmente, e aí decidimos, ah, mudar pra Portugal, eh, mas aí eu já estava mais recuperada, né, já estava vivendo, eh, de forma mais tranquila, só que eu fui surpreendida novamente com uma nova cirurgia aqui, já em Portugal, então assim eu agora estou de nov sim, precisei novamente fazer essa pa essa par cirurgia e uma outra, né, que foi um nefrectomia também que é eh, precisa tirar um parte do de um órgão, né, do rim, e aí agora eu estou nesse processo de nova recuperação, eh, mas continuo no mesmo ritmo do descanso s ter sido
Hã. Aham. Hum. Támbém na na cabeça de novo? Aham. Uhum. Uhum. Ah, isso que eu ia perguntar, nesse nessa 2º cirurgia você respeitou mais o processo, tá se descansando mais, como é que é?

Isso mesmo! Só que, a gente mora em cidade diferente. Não é tão longe, mas, é um pouco longe. Eh eh, e eu sabia, que ela tinha muita deficiência em muitos detalhes, muitas coisas administrativa. E que eu estava, super disposta. Me-me deslocando. Envolvi o meu marido nisso. Enfim, toda mobilização.
Aham. Ham. Aham. Ah, e era uma um projeto presencial. Não dava pra fazer online, você tinha que se deslocar até a cidade.
Não. Dava, dava. Mas, sabe o que acontece? Hã, o fato da falta de conhecimento dela tecnológico. Falta da conhecimento dela, eh, em ação. Ela sabia fazer a a
Aham. Hum.
as ligações, né, o processo ali, a ação mesmo. Mas, o outro processo administrativo, organizacional. Era comigo, né. Eu pensei assim: "Pronto, vou focar tudo em mim". E estava tudo bem, fluindo. Quando eu podia, estava lá. Mas, menina
Uhum. Aham.
hã eu fui pega de surpresa. <laughs> Eu tive que fazer uma cirurgia na cabeça, uma cirurgia delicada. Que, até então, era uma cirurgi era um processo que eu acompanhava. Mas, naquele momento precisou, eh, fazer a cirurgia. E a gente
O que aconteceu? <chuckles> Hã? Meu Deus! Foi uma coisa meio de emergência? Ok, nossa!
Uhum, foi. E não dá pra medir. Foi, hã, quando a gen <chuckles> não, não, espera sabe, assim. Eh, a gente tá falando de abrir a cabeça ,né. Não é, uma cirurgia simples.
Aham. <laughs> Ai. Não, totalmente, uma cirurgia na cabeça é algo bem complexo.
Bem complexa. Exata delicado, né. E aí que tá, né. Eu estava nesse projeto com ela iniciando esse projeto. Hã, fazendo toda a parte administrativa, e eu precisei literalmente parar. E aí eu entendi, que, os planos de Deus foram totalmente diferente do que eu projetei. Hã
Uhum. Aham. Mas e aí, você entendeu mesmo ou você ficou tentando. "Ah não, mas eu consigo.". Você te deu um descanso na recuperação?
Hum. Consegui descansar nada. <laughs> Eu sou acelerada. Muito ativa, eh, eu não tinha culpa, mas, eu me senti culpada, em deixar ela na mão sabe, assim. Então, eu fiquei na UTI internada, pra ess essa recuperação. Eh, passando pelas meus desafios ali, né. Porque, eh, não é fácil. E a minha cabeça não parava de pensar nela, né. E, enquanto que eu tinha deixado ela sozinha. Eh. E aí eu me eu não conseguia descansar. E e eu me senti, eh, com a cabeça confusa, atormentada, assim. Porque, apesar da cirurgia ter acontecido, eu queria tá na ativa, sabe. E aquilo, não não me deixava descansar. E eu senti muito sobrecarga psicológica.
<chuckles> <laughs> Muito ativa. Uhum. Uhum. Hum. Aham. Sim

Olha, eu passei por um outro processo aí nesse caso eh, quando eu desacelerei eu comecei a pensar muito no meu processo e isso também tem a ver. Às vezes você está tão acelerada que você não pensa, eh, nos que você está vivendo, né, na sua recuperação ou em que seja. Mas aí quando eu desacelerei, eu comecei a viver isso e eu comecei entrar num processo também, às vezes, de muita confusão. Eu não consigo te explicar o que estava acontecendo na minha cabeça, mas o psicológico começou a ser um um problema também. Porque eu comecei a comparar a vida do outro, eu tive que literalmente sair das redes sociais, porque enquanto eu estava ali, eh, vendo aquilo, me gerava também gatilhos. Ah, então, assim, depois do processo onde eu tive que pausar pra pensar em mim, eu tive que cuidar do meu processo psicológico também, porque foi um ponto que mexeu.
Aham. Uhum. Hum. Hum. Hum. Aham. Ficou como se você tivesse vendo a sua vida passando ali e você pensando: "Não, tem que mudar isso, isso, isso e isso. Tem que ser igual fulano, igual ciclano". Gente, que loucura.
Uhum. Olha aí, exatamente. Aham. Ou pensando assim: "Ai, aquela pessoa tá fazendo aquilo e eu tô aqui". E me e dizendo assim, olha, eu eu meio que julgava as pessoas, sabe. Porque eu estava vivendo aquele processo, eu estava vivendo, a outra pessoa estava normal e era no tempo de covid. E, assim, eu ficava, ah, avaliando tudo, ah, num momento como esse as pessoas enfim. Eu comecei a julgar, eu não conseguia entender muito bem o que foi que eu estava passando, mas, assim, eh, eu tive que descansar mesmo, assim. Eu comecei a ouvir louvor, a me conectar mais com Deus, que é uma coisa que me aproxima ainda mais, da, eh, paz né isso, exatamente. Aí foi que foi me ajudando no processo de descanso, eh, eu perdi o olfato e o paladar, e aquilo estava muito assustador pra mim.
Uhum. Uhum. Hã. Sim. Da sua fé, né, aham. É. E demorou pra voltar? Porque teve gente que demorou um tempo.